Ako masasabi ko lang sa kan ito kasi ito kasing therapy, ano, ngayon na lang din naman kasi 'yan nauuso, 'di ba? Kaya marami talagang tao na hindi naniniwala diyan. Kasi dati no'ng panahon naman ng mga katandaan, hindi uso 'yong ganiyan. Kasi matitibay 'yong ano nila, eh, matitibay 'yong, 'di ba, malalakas loob nila, matibay 'yong matibay 'yong utak nila 'tsaka puso sa pag-iisip, parang matigas. Oo, na hin totoo naman kasi matagal na 'yan natin nararamdaman 'yong problema sa, kumbaga, mental na kalusugan kasi, ano, eh, hindi naman nawawala ang stress sa araw-araw, 'di ba? Hmm, kasama 'yan. Mm, totoo. Dati kasi siguro hindi gano'n kadami 'yong problema ng mga tao, parang simpleng buhay kasi dati, 'di ba?
Mm. Oo, mm. Mm. <laughs> Oo. Mm. Oo. Oo, lalo na ngayon. Mm. Ah, 'yan din. Oo, walang walang internet, walang magpapa-stress. Kaya sigu
Totoo. Totoo, wala ka namang nakikitang mga balitang gano'n na nagugulat ka na lang dumadaan sa social media mo na da parang naapektuhan ka, 'di ba?
Mm. Mm, kaya rin siguro.
Oo, dati kasi walang gano'n kaya s kaya sila may kaya may mga gano'ng tao na hindi naniniwala din sa therapy na parang, "Ay, hindi, nasa isip mo lang 'yan. Bakit ka magpapa-therapy?" 'Di ba?
O iyun iyun palagi naririnig ko sa matatanda. Oo.
Totoo, kasi hindi naman nila naranasan. Ang tao naman naniniwala ang tao pagka naranasan na niya, mismo sa sarili niya 'yong gano'n.
Mm. Oo.
'Di ba?
Per buti pa sila, 'no, 'yong parang pero siguro may may mga pagkakataon din siguro na may mga mga punto sa buhay nila na kailangan nila ng therapy pero hindi hindi accessible 'yong therapy dati. Oo.
Oo. Totoo naman. Siguro kasi dati, alam mo na kasi dati, ang tao mahilig kasi makisalamuha ang tao dati. Hindi tulad ngayon na kasi, 'di ba may gadget na parang nando'n ka na lang may sarili ka ng mundo sa isang tabi kasi nagga-gadget ka. Dati kasi parang 'pag may problema pa ito pansin ko lang kasi lumaki ako sa probinsya.
Mm. Ah, oo. Mm. Mm. Oo.

Oo. Pero alam mo maibahagi ko lang din, meron kasi akong nabasa na totoo naman talaga nam nasa isip lang natin minsan, pero ganun kasi ka-powerful yung utak natin sa mga gano'ng bagay. Kasi may nabasa ako ak kagabi lang 'to ha, nabasa ko. Isa siyang documentary nangyari siya true to life siya, true story. Isang, um, inmate nakakulong.
Hmm. Mm. Oh, ano 'yan? Oo, mm. Oo. Mm, mm. Oo. Oh.
Ano siya, eh, yung parang pinapaamin nila para pa ano kasi 'yon, parang siya kasi ano na siya, nasa death row na siya. Tapos ginawan siya ng eksperimento ng isang scientist na sinasabi na mapapaamin mo 'yong tao kapag, ah, 'pag napatunayan mo 'yong eksperimento niya, parang gano'n 'yong inumpisahan sa kanya. Kasi nasa death 'di ba madalas kasi 'pag gano'n alam mo na death row na, eh, wala ng pag-asang gano'n, 'di ba? Di pinag-eksperimentuhan siya. Pinakitaan siya ng sabi ng therapist ay ng scientist sa kanya
Hmm. Ah. Mm. Ah. Mm. Oo. Mm. Oo.
um, kapag namatay ka, ah, ito yung kakagat sa'yo. Pinakitaan lang siya ng parang video o itsura ng isang ahas.
Mm. Ah. Tinakot siya.
Oo. Isang parang oo, parang Anaconda. Oo. Ito binla tapos blinildfold siya. Sabi niya 'pag ito kumagat sa'yo mamamatay ka kasi matindi ang venom nito.
Hmm. Mm. Mm.
Eh, di blinildfold siya. Siyempre hindi saan ba sila haha saan ba sila hahanap ng Anaconda, 'di ba, hindi naman 'yon posible. 'Di ba nakakatakot 'yon. Alam mo ginawa nila, tinusok lang siya ng karayom.
Oo. Oo, <chuckles> mm. Oo. Ano? Oh.
Oo. Alam mo nagulat 'yong scientist. Pagkatusok lang ng karayom talaga daw nag-ano na 'yong, ah, inmate nam parang nag anong tawag dun, nagdedeliryo na. Isipin mo wala 'yong venom, walang venom 'yon. Oo, parang nagdeliryo na daw ta's nanginginig na. Nagulat sila na ganun pala ka-powerful ang utak ng tao. Na naiisip mo yung kumbaga totoo naman 'yan, eh. Kaya mong kontrolin 'yan kung anong iniisip mo. Siguro s pero siguro, ah, kagandahan niya kasi 'pag may therapy, merong tutulong sa'yo, hindi yung ikaw lang mag-isa, 'di ba?
Oh, ah Ano? Ow, oh. Mm. Grabe 'no. Mm. Mm. Oo. Mm, kailangan kailangan ng guidance.
Mm.

Oo, grabe, kung baga dun ko napatunayan na kung talagang meron kang meron kang pinagdadaanan sa mental na kalusugan mo na talagang nakakaapekto na sa'yo sa pang araw-araw mo na buhay, mag-ano ka hindi masamang humingi ng tulong lalo sa mga eksperto, magte-therapy, kasi makakatulong sa'yo yun.
Iba talaga. Mm. Mm. Oo. Mm. Ah.
Mm, kaya ikaw, pwede, ah, ayun, pwede mong gawing ano yung mga payo ko na sinabi, pag-isipin mo kung kung papansinin mo ba yung sinasabi ng ibang tao, di ba?
Mm. Oo. Oo, tama ka rin.
Mm.
Napaisip ako dun sa mga sinabi mo.
Oo, nga kasi totoo naman nangyari, o di ba, minsan kasi kailangan lang din natin marinig yung katotohanan, 'di ba? Mm. Ayun.
Oo. Ipa Mm. Ipapa ipapakita ko yung video na yun sa mga oo, mga ayaw maniwala. Pero mhm.
Oo. Totoo yun. Oo, kasi marami na akong kilala din na nagbago ang buhay dahil sa therapy, mm.
Uy. Ah, anong anong nangyari sa kanila?
Hmm. Siya, akala niya normal lang siya, normal siya. Madalas siya nagagalit kasi may anak na siya, eh, normal siya nagagalit kasi mainit daw ulo niya lagi. Parang meron daw parang mararamdaman mo naman kasi sa sarili mo 'pag hindi ka na okey, di ba? Parang ikaw nga, sabi mo nga, di ba, na parang iba na yung isipin mo ta's tamad na tamad kang bumangon, parang stress na stress ka.
Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, hmm. Na naaapektuhan na talaga pati trabaho ko kasi kaya parang na naisip ko parang, "tama na 'to, kailangan ko na talaga ng tulong," oo.
Oo. Tama. <smacks lips> Totoo yan, alam mo kasi, ah, minsan sa pagiging in denial natin mas lumalala yung mga sakit natin na ganiyan, di ba, mas alam mo yung mas lumalala yung mental mo na kalusugan, napupunta pa sa di ba, yung parang yung ano ka na, baon na lumubu lugmok na lugmok ka na na sitwasyon.
Oo. Mm. Oo, feel ko yan.
Mm, kaya kailangan talaga humingi ng tulong hindi mo masama, talagang 'wag mo nalang pansinin din yung mga taong nagsasabi sa'yo na, "Ay, nasa isip mo lang 'yan," kasi ano nila 'yon, opinyon nila yun.
Mhm. Mm. Ah, oo nga rin naman, salamat ha, mm. Salamat sa payo mo ha, mas na mas buo na yung loob ko na magte na magpa-therapy, oo. Salamat talaga.
Mm, ayan, maganda talaga magpa-therapy, oo. Ayan. Oo, maraming salamat din sa oras mo ha sa ating kwentuhan, ayan. Paalam.
Mm. Hmm, ingat ka diyan. Paalam.

Hmm. Ano 'yon? Parang nung nagdesisyon ka, ah, may mga tao ka bang kinausap? Maraming tao ba yung, ah, nagsabi sa'yo na, "Ay, huwag kang pupunta do'n. Baka i parang, baka lalo kang yung parang mapasama yung ano mo, sitwasyon mo. Baka mabaliw ka lalo," yung mga gano'n. May mga tao bang nagsasabi sa'yo ng gano'n?
Oo. Oo. Hmm. O 'di. Kasi ano, ah, sinabi ko na rin 'to dati sa mga pinsan ko, sa mga nakakatanda sa'kin, tapos yun nga sila na bilang mga boomer, mga, ah, hindi uso yung therapy sa kanila, ganun yung paniniwala nila. Tapos sabi nila, ano scam lang 'yan. Ang mahal-mahal ng bayad, tapos yun lang kakausapin ka lang, yung ganun. Pero hindi kasi nila alam na na kailangan din ng tao yung ganung expert
Mm. Oo, oo. Ah. Totoo.
no'n. Mhm.
Ano, alam mo kasi maibahagi ko lang 'no, ang therapy, hindi pa ako nakakapunta ng therapist, pero muntik-muntik na din. Kasi nagkaroon ako ng, hindi naman siya depression. Na-stress ako sa trabaho, burnout ako, yung nagkakaroon na ako ng psychological na problema sa ang naapektuhan yung health ko. Sumasakit na yung puso ko. Bigla ako nagpa-palpitate tas parang may tumutusok. Alam mo nagpaano talaga ako, ECG, 2D echo ako, oo. Alam mo sabi ng doktor, ang ganda ng puso mo. Walang problema sa puso mo. Alam mo nasa'n problema mo? Sa utak, sabi niya.
Oo. Mm. Mm. Oo. Hmm. Oo. Mm. Oh. Mm. Mm. Naranasan ko rin 'yan.
Mm. Sabi niya, psychological 'yan, eh. Kasi pagka meron kang pag-iniisip mo talaga na may sakit ka, magkakasakit ka daw talaga.
Hmm. Mm.
Sabi niya.
Hmm, ma parang mama-manifest na, oo.
Nama-manifest mo, oo. Totoo. Totoo 'yan, nama-manifest mo yung mga gano'ng, ah, sitwasyon sa buhay mo kahit hindi naman talaga siya nangyayari, kahit wala naman talaga. Kaya ayun, ang therapy kasi na parang akala mo napaka-expert ko magsabi ano. <laughs> Pero ito, ba base lang 'to sa eksperyensiya ko, ha. Ah, kumbaga baka kasi makatulong sa'yo, di ba? Kasi nagdadalawang isip ka pa. Siguro sa therapy, therapy kasi hahayaan ka niyang magsabi ng emosyon mo, hindi ka niya huhusgahan.
Oo Mm. <laughs> Oh, kuwento mo lang, oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo.
Yung kasi yung wala sa mga normal na taong nakakausap mo sa labas, eh. Di ba? Oo.
Iyan din. Kaya kaya parang na ah, nagdadalawang-isip ako na sabihin yung mga problema ko kasi iju-judge nila ako.
Mm.